Foi sim, foi sim, por mais que ele estivesse doente, acabou que ele era uma pessoa maravilhosa que me ajudou e cuidou de mim, né, a gente ficou nesse quarto de hotel, por 1 semana quase, eh, se conhecendo Sim, e eu doente, né, eu estava com pneumonia, e ele cuidou de mim, foi saiu para comprar remédio, então, né, foi assim que eh
Aham. Nossa bastante tem Aham. Aham.
foi assim que eu vi que ele é uma pessoa muito boa.
Entendi. E como que vocês se sentiram assim, né, logo que vocês se viram pela 1º vez? Qual foi a sensação, qual foi o sentimento que vocês tiveram?
Ai, claro que foi vergonha, né, primeiramente, morrendo de vergonha mas foi de, sei lá, paixão, né, a gente estava a gente se conheceu no Tinder e a gente já estava se co conversando por muito tempo, então a gente já tinha uma conexão muito forte, mas é claro que pessoalmente foi foi diferente, foi muito bom.
Aham. Sim. Aham. Que legal. Você acha que foi melhor ainda do que quando vocês estavam conversando online?
Com certeza, com certeza, muito melhor poder tocar, beijar e conversar pessoalmente. Muito melhor.
Aham. Entendi. E o e como que ele se sentiu? Você consegue descrever assim, qual qual foi a reação dele ao te ver assim, pela primeira vez?
Sim e não, né, eu percebi que ele estava com um pouco de nervoso também, com vergonha, mas ele agiu bem naturalmente, parecia bem confiante. Eu parecia que só eu
Aham. Sim.
que estava muito nervosa, né, ele parecia que estava super confiante, mas acabou que depois ele me falou
Parecia que estava calmo, mas no fundo não, né.
Exatamente, estava surtando por dentro.
Aham. Entendi. Mas aí, eh, você estava com a expressão, né, de que estava nervosa e realmente estava nervosa, e ele estava com a expressão de que não estava nervoso, mas estava realmente nervoso.
Sim. Exato, exato, eu eu estava muito nervosa e demonstrando isso, e ele super, né, <chuckles> super se parecendo super confiante o tempo todo, mas depois ele me disse que estava, nervoso. Eu: "Ah entendi, entendi".
Aham. Sim. Aham. Sim. Ai, deve ser uma situação bem difícil, né, tipo você tá cria expectativa para ver alguém, né, e e ali quando você tá no momento deve ser bem deve ser bem ner deve dar um nervoso mesmo. e demorou assim, pra passar esse sentimento de hã, vocês estarem nervosos? Hã, preocupados? Demorou? Ou logo assim, no mesmo dia vocês já com começaram a se sentir mais confortáveis um com o outro?
Uhum. Sim. Sim, exatamente.

Nossa e
E a gente acabou se encontrando no hotel.
Que legal! E como que foi essa experiência para você? Conta mais um pouco.
Aí ai foi doideira, viu. Eu cheguei no hotel primeiro, e aí eu estava esperando ele no quarto do hotel e não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha visto ele na vida, né. E eu estava morrendo de medo, pensei: "Nossa, vai acontecer alguma tragédia, algo hoje, né?", mas, ainda assim, esperançosa.
Aham. Sim. <laughs> E você ficou com medo antes de ir ou esse medo e essa preocupação só surgiu quando você chegou lá?
Ah, eu tava com medo eu tava bem nervosa, tanto para conhecê-lo quanto, né, eh, com medo de de ser outra pessoa, de, sei lá, ser uma pessoa má. Mas eu estava com medo e eu ainda estava doente, viu?
Aham. Sim. Meu Deus, e você acha que a experiência foi boa?
É, exato.

Com certeza mais encantada e apaixonada. Então, acabou que a gente marcou uma viagem pra eu vir visitar ele porque, como eu morava num, estado diferente do dele, acabava que a gente não conseguia se encontrar tão frequentemente. E, como os 2 amam viajar, né, a gente decidiu que eu ia vir visitar ele na próxima semana, então, acabou que a gente marcou um voo para mim, hã, pra vir visitá-lo, no no outro fim de semana, assim, e foi perfeito de novo, né. Eu estava morrendo de medo de novamente, por por vir pra casa dele e não conhecer ninguém aqui onde ele mora, né, porque, querendo ou não, ele estava mais confortável na casa dele, então, se ele fan fosse uma pessoa malvada, ele poderia fazer qualquer coisa comigo
Aham. Sim. Aham. Sim. Uau! Aham. Sim, aham. Com certeza. Sim. Uhum, no ambiente que ele tá mais confortável, né?
quando eu vim visitar, mas